والله هو أنا عندي مشكلة كده وكنت حابة كده إن أنا أفضفض معاكِ يعني و تسمعيني ك محتاجة حد يسمعني كده ويتفهّمني، ويقول لي أنا يعني شعوري ده إيه نتيجته ع لإن أنا بصراحة الموضوع مأثّر عليَّ نفسيًا أوي، أنا مشكلتي دلوقتي إن أنا سِبت البلد اللي أنا كنت عايشة فيها وسِبت أهلي ودنيتي كلّها، ورُحت بقى لبلد تانية جديدة عليَّ، ف لقيت نفسي لوحدي ما يعني امم، آمم لقيت الدنيا متقفِّلة في وشي وكُلّ حاجة أنا اللي باعملها لوحدي، ما فيش مساعدة من أي حد، ف كون إن أنا كنت قاعدة في دايرة إجتماعية كبيرة جدًا وسط أهل وأصحاب ومعارف وكُلّ حاجة، فجأة لقيت أنتِ لوحد لوحدي كده بطُولي و والموضوع مأزِّمني أوي نفسيًا، وبقيت محبطة وحزينة طول الوقت، وقفلت على نفسي أوي، فمش عارفة أعمل إيه في اللي أنا فيه ده بصراحة.
معاكِ. معاكِ. هو أنا حاسة بيكِ طبعًا إحساس الواحد لمّا يسيب يعني مُنتَزَع لأي سبب حتى لو بإرادته من أهلُه ومن حبايبُه يعني، أكيد الإحساس دوَّة آآ، مزعج جدًا وأكيد مضايقِك، وأنا مقدّرة جدًا قد إيه أنتِ تعبانة منُّه، بس خلّيني أعرف أنتِ انتقلتِ بإرادتِك زي ما بيقولوا عشان تعملي إيه؟
بصّي، هو يعني أنا كنت حابة أ أنا كنت باشتغل وكُلّ حاجة في بلدي، و وعندي اصحابي وأهلي وكُلّ حاجة والناس كلّها كانت حواليّا، بس أنتِ عارفة بقى الدنيا والمعيشة وكده، فحبّيت إن أنا أطوّر من نَفسي، إن أنا أ أسافر بقى وادرس حاجَة ج مُختلفة أشتغل آآ، يعني كدراسة وكتأمين مُستقبَل ماديًا يعني، ده كان هدف ال السَفَر في وقتها يعني.
إمم. تمام.
فطبعًا أنا
هدف جميل، ولازم نسعى ليه طبعًا أ كمّلي لو عايزة تقولي حاجة جديدة.
لأ با فباقول لِك أنا بقى لمّا سافرت ما لقيتش حد حواليّا بقى، لقيت كُلّ ما فيش بقى لا أهل ولا اصحاب ولا أي حاجة خالص يعني أ ولوحدي بطولي.
فهمتِك. طيب، أنا سعيدة جدًا إن أنتِ بت تسعي حوالين هدف هدفِك يعني وإنِّك تنتقلي وتجازفي بإنِّك أنتِ واضح إن أنتِ مرتبطة بعيلتِك، وبأُسرتِك وبأصحابِك، فإن أنتِ تجازفي بكُلّ الحاجات الجميلة اللي في حياتِك دي، في مُقابل طموحِك فده شيء جميل تُحمَدي عليه يعني، بس الحاجة اللي أنتِ رُحتِ لها دي ما بتشغِلش وقتِك بشكل كبير؟ بحيث إنِّك ما تحسّيش بالوحدة؟
لأ، للأسف باحِسّ بالوِحدة طول الوقت يعني أنا كنت الأول آآ، البنت الوحيدة فما كنتش باعمِل أي حاجة خالص في البيت مثلًا، ما كنتش باعمِل حاجة خالص، كانت والدتي هي اللي بتشتغل شغل البيت، والدتي هي اللي بتحضّر الأكل وكُلّ حاجة، دلوقتي أنا موجودة لوحدي، أنا ال اللي مطلوب مني إن أنا أروّق البيت، مطلوب مني إن أنا أعمل الأكل، فكُلّ ده آمم، حسيت إن إيه، لأ، أنا كنت مرتاحة أوي وكان في حد بيعمل لي، دلوقتي أنا اللي باعمل، الأول كنت باشتغل في مع أصدقائي آآ، اللي كنت متخرّجة معاهم من الجامعة، كانت دايرتي كلّها كانت حواليّا، دلوقتي أ ما ليش أي أصدقاء خالص وطبعًا أنتِ عارفة آآ آآ، دولة مختلفة، ثقافة مختلفة، ناس مختلفة، لغة مختلفة، فعلشان تخُشي تكوّني صداقة، فالموضوع صعب. و وأنتِ عارفة برّه مش أي حد بتقدري إن أنتِ تدخلي له كده، لأ لازم تاخدي مُدّة عشان تقدري تتعرّفي، فأنا لمّا لقيت نفسي آمم، اتصدمت بواقع م مُتغيّر تمامًا عن اللي أنا كنت فيه، بقيت اللي هو إيه، هادية أوي، مش الشخصية الاجتماعية اللي أنا كنت ممكن أدخل أقعد في مكان حتى لو في ناس مش عارفاهم، لأ أتعرّف وآخُد وادّي معاهم وكده، آآ، ثقافة واحدة، لغة واحدة
إمم. امّا اجى. مستوعبة. آه، آه. معاكِ. إمم و واضح إن أنتِ أنتِ مش متوقِعة ده يعني ما ما كانش في حسبانِك إن ده يحصل.
لأ. لأ خالص. أنا كنت مسافرة على أساس إن أنا شخصية اجتماعية، فهاقدر إن أنا أكسب آآ ص صداقات وأكوِّن صداقات وأتعرّف على ناس، آآ وأقدر أت أتعلّم اللغة منهم بالاحتكاك طبعًا آآ، مع الناس، بس اكتشفت إن ده ما فيش حتى لمّا قدرت إن أنا أدَوّر على شغل، الشغل برا مش مش في ثواني كده تلاقيه أو حد ييجي يقول لِك إيه، آآ تعالي ده أنا عندي شغل تعالي زي مثلًا في بلدنا الناس صديقة ليكِ، تقول لِك إيه ده أنا عندي مكان في الشركة تعالي معايا، لأ هنا ما فيش حد بيساعد حد، كله آآ حاجة أنتِ اللي بتعمليها بنفسِك، فلقيت نفسي لوحدي بقى. فكل الحياة اتغيّرِت على النقيض.
إمم. إمم، تمام. فاهماكِ. فاهماكِ، فاهماكِ جدًا، إمم. آآ طبعًا فاهماكِ وحاسة بيكِ، وعارفة أمّا تحسي أ فجأة أشياء كتير تراكمت حواليكِ، وكلها جديدة وتقول لِك، لازم تتعاملي فده أمر فعلًا آآ ساعات بي يعني بيعمل عدم اتّزان شوية، وبيخلّي الواحد مش عارف يعمل إيه من كتر ما هو عنده حاجات كتير يعملها ممكن ما يعملش حاجة خالص من كتر خوفه يعني إنه يغلط أو كده، بس م
وخصوصًا إن أنتِ لمّا تكوني أصلًا مش عارفة الحاجة دي تعمليها إزاي، يعني حاجات كتير ومش عارفة تعمليها.
بالضبط، صحيح، صحيح فعلًا. بس أنا عايزاكِ بقى ت تبصي من منظور آخر يعني آآ، لو قُلنا إن من فوايد آآ، السَفَر إن أنتِ اعتمدتِ على نفسِك، أنتِ شايفاه إنه من عيوب. فلو قلنا من آآ، فوايد ال السَفَر إن أنتِ اا بتعملي بنفسِك حاجتِك، وبتعتمدي على نفسِك بتعرفي آآ، ثقافات جديدة بتع بتتعرّفي عليها وتشوفي تتأقلمي معاها إزاي، وتَجِدي طريقة ما أنتِ شايفاها عيوب هي مزايا، هاقول تاني أو آآ يعني أوضح أكتر آآ، أنتِ ممكن تكوني شايفة إن آآ، يعني أوحش حاجة في الدنيا إن أنا للأسف أول ما هاقوم أنا مضطرية مش هالاقي آ آكُل يعني زي ما بيقولوا غير أمّا أقوم بنفسي أعمل أكلي آآ، ليه ما شُفتيهاش من الناحية الإيجابية، إن أنتِ إن أنتِ بقيتِ إنسانة ناضجة وبتعتمدي على نفسِك وبتعملي حاجتِك، ليه شُفتيها من اتجاه أنا كنت مرتاحة، ماما كان بتعمل لي كُلّ حاجة أنا فَقَدت راحتي، ليه ما شُفتيهاش إن هو نُضج وإنِّك ب كبرتِ وبقيتِ تعتمدي على نفسِك.
بتكسّلي بقى. ما عشان ما اتعوّدتش على ال على الشعور ده يعني أنا اتعودت طول الوقت لحد 25 سنة آآ، والدتي هي اللي بتعمل لي كُلّ حاجة وما كانتش بتحسسني إن أنا آآ، صغيرة أو إن أنا مش ناضجة أو كده بل بالعكس، يعني هي كانت دايمًا تقول لي آآ، أنا مش إن أنا باعمل لِك كُلّ حاجة إن أنتِ كده لسه باعاملِك إن أنتِ طفلة أو إن أنتِ ما تقدريش، أو إن أنتِ مش ناضجة زي ما أنتِ قلتِ بالضبط، لأ هي طول الوقت بتحسِّسني إن إن أنا يعني أ أ بنتها الوحيدة فعايزة تقدِّم لي كُلّ حاجة حلوة، فكنت ماشية في الاتجاه ده آآ، ف ما عُمري ما فكّرت فيها خالص، إن إن أنا ما كنتش ناضجة فدلوقتي نضجت.
فاهماكِ. فاهماكِ. لأ، أنا امم، امم فاهماكِ طبعًا، هي المسألة فعلًا أنا يمكن با أقولها لِك بصيغة تانية، إن الواحد في آآ، في بيت أهلُه فعلًا بيرتكِن عليهم حتى لو كان آآ، عنده 40 سنة، لأنه فعلًا ب الشيء اللي بيتعمل بحُبّ من الأم أو الأب، بيبقى ليه طعم تاني يعني أنا مش متخيلة مثلًا إن أنا ممكن آكل من إيد حد تاني غير ماما ف ي ح حتى لو أنا عملت أكل حلو وهكذا، ده ده يعني إحساسِك جواكِ وأنتِ بتتكلمي عن الموضوع أنا حاسّاه كده، إن أنتِ حاسة إن أنتِ مفتقدة أكل مامتِك، مفتقدة إن هي آمم بتحتويكي، هي مش مسألة ك ب مقصدي يعني من كلمة نُضج مش أقصد إنه سنِّك كِبِر، فأنتِ لازم تعتمدي على نفسِك بس، لكن أنا أقصد كمان إن أنتِ آآ، يعني إيه آمم، تقنِّني مشاعرِك دي أو تدّيها وقتها اللي هو وقت ما ما أكون محتاجة إن أنا أبقى إن أنا أعتمد على نفسي هاعرف أعتمد على نفسي. يعني ما يبقاش في إتكالية اللي في الموضوع مش أكتر.
إمم. ده حقيقي. امم. امم. صحيح، فهِمت، أنا فهِمت قصدِك دلوقتي. هو كلامِك صحيح فعلًا، آآ، دلوقتي أنا بقيت أعتمد على نَفْسي في حاجات كتير جدًا، يعني حتى في الد في ال في شغلي في في دراسة، آآ، كان الأول كان ممكن يبقى في دايرة أصدقاء حواليَّ بيساعدوني إني أعمل كُلّ حاجة حتى في الدراسة وكده، لكن دلوقتي أنا شايفة إن أنا بقيت أعمِل حاجات كتير أنا ما كُنتش أقدر أعملها أو زي ما أنتِ قُلتِ لي بالضبط، ما كُنتيش فاكرة إن أنتِ تقدري تعمليها بس دلوقتي فعلًا أنا بقيت أقدر أعمل حاجات كتير و وشايفة نتيجة ده، آآ، لكن آمم، اللي بيزعَّل الواحد آآ الشعور بقى بالوِحدة لمّا بتيجي بقى اللي هو تخلّصي كُلّ اللي حواليكِ وفجأة تلاقي نفسِك قاعدة لوحدِك، طَب على الأقل لمّا كُنتِ بتخلّصي الشغل أو دراسة، أو أي حاجة كنتِ بترجعي تلاقي وَنَس معاكِ في البيت لكن دلوقتي آآ كُلّ الوَنَس بتاعي، مخدِّتي وسريري إن أنا عايزة أنام، آمم، مش عارفة أستمتع بأي حاجة أنا لوحدي، على عكس الأول بقى كان فيه دايرة كبيرة يعني.
إمم. فاهماكِ طبعًا. معاكِ. طيب. آآ هو في شقّين في الموضوع ده، ل الحقيقة أنا طبعًا مبدئيًا يعني حاسة بيكِ جدًا، يعني حاسة بقد إيه الوحدة دي أكتر حاجة المُغترب أو اللي مسافر، بيشعر بيها وخصوصًا لمّا يكون الأب والأم فيهم الحنان والجمال اللي أنت حكيتِ لي عنُّه، وقد إيه هي كانت بتحتضنِك وبت بتحتويكِ قدر الإمكان ففعلًا ال الافتقاد والوحدة ده، أكتر حاجة ممكن تشعري بيها فعلًا في الغربة. آآ، في آآ، زي ما بيقولوا آآ، لو اتكلمنا عن الكلام ده مثلًا في التسعينات أقدر أقول لِك إن ممكن فعلًا الافتقاد يبقى ب100% إن أنتِ بس يا دوبك بتسمعي صوتهم كُلّ حين ومين في التليفون مثلًا، ولكن التواجد الفعلي ممكن يحصل مثلًا آآ، بين الشاشات الMessenger لو فتحتيها 24 ساعة وأنتِ في البيت وأنتِ شايفة ماما بتعمل إيه، وماما شايفة أنتِ بتعملي ك بتعملي إيه، نوعًا ما بيقلِّل وطأة إن أنتِ إحساسِك بالوحدة، مثلًا يعني ك كوسيلة من وسائل التواصل مع الناس اللي بنحبِّهم، إلى جانب إن أنتِ في المكان ده، آمم، ما تنتظريش الصداقة بنفس الحدود، وبنفس الكيفية اللي كانت موجودة في مصر، أنتِ ارتضي بما موجود هناك من حدود صداقة معيّنة، دي هت هتحميكِ شوية من الوحدة إن لو في خروجة لذيذة ممكن تخرجيها، لو في حد ممكن تتكلمي معاه والس السمَر اللي بيقولوا عليه مش ال مش بس ال نقول ال الفضفضة لكن م إن أنتِ تتكلمي مع حد و ويسأل عليكِ، تخرجي آآ تروحوا shopping مع بعض، يعني الحياة الاجتماعية السطحية حتى دي، ممكن تفرق معاكِ شوية في إحساسِك بالوحدة.
أنتِ عندِك حق في الحتة دي جدًا بصراحة، لإن أنا لمّا سافرت كان عندي فكرة إن أنا إيه نَفْس اللي كان ع آآ، آآ، ال الحالة بتاعتي في مصر، هي اللي أنا هاعملها، علشان كده كنت باحاول طول الوقت أطبَّق الصورة أو الحياة اللي أنا كنت عايشاها في مصر، فكان طبعًا لمّا جيت بقى هنا اتصدمت بالواقع، فاللي أنت قُلتيه فعلًا ده حقيقة، فكرة إن أنا مش لازم تبقى نَفْس التوقعات بتاعتي هي اللي لازم ألاقيها بالعكس، أنا حتى يعني لو ما خدتِش بنسبة 100% على الأقل ب50% في في حتة حتى الأصدقاء والتعامل مع الناس وكده، فأعتقد إن ده لو قدرت إن أنا أطبّقه وأكيد هاطبّقه لإن ده ي يعتبر أنسب حاجة ليّا دلوقتي آمم، هي أكيد هيفرق معايا جامد حتى في سبيل الوحدة يعني، وش وفقدان الroutine المُمِل اللي أنا بقيت عايشة فيه، طبعًا أنا باشكرِك جدًا إن أنتِ سمعتيني وتفهّمتيني، وكمان قدمتِ لي نصيحة غالية جدًا وقيِّمة جدًا بالنسبة لي، شكرًا جدًا ليكِ.
بالضبط. العفو، دايمًا موجودة ليكِ.